أكيد طبعًا، طبعًا، طبعًا.
بس. إمم. فخلاص أنا اتعلّمت الحمد الله، واتعلّمت إن أ يعني أفكّر شوية، واتعلمت إني ما تأمّنش بسرعة، وما أدِّيش الثقة على طول، بس الصراحة الموضوع مُتعب مُتعب على شخصية زيي، مُتعب أوي.
أك أكيد طبعًا، طبعًا، يعني إنّك أص موضوع إن أنت ما تثقش في حد بسهولة ده، أو إن أنت تبقى ما عندكش ثقة، أو إن أنت ما تتعودش على حد على طول، فطبعًا دي كُلّها يعني حاجة مش بالساهل إنّها تحصل.
إمم. بس باحاول. بالضبط. فساعات بافَضّل بقى إن أكون في حالي شوية، وأقلل الاختلاط، عشان خاطر ما ما أزعلش.
وهو ده وهو ده أحسن حل. عدم ال عدم الاختلاط ده أو التجنب هو ده أحسن حل. يعني حتى كان في كان في مثل كده معلش سامحيني فيه، بيقول عقاب الكلب اجتنابه.
بالضبط. بالضبط. إمم. <chuckles> عقاب الندل <laughs> بقِت الكلب دلوقتي، اتغيّرِت هي كمان؟ <laughs> طب كويس. إحنا على أيامنا كان عِتاب ال عِتاب الندل اجتنابه. عِتابه الندل اجتنابه. ما تعاتبوش، اجتنبه. <laughs> بقى كلب <laughs> والله الكلاب حلوة جدًا، ويعني جميلة ووفية أوي، عشان تبقى عارف يعني، أنا جربت الموضوع الكلب بصراحة، يعني حاجة جميلة مع إني ما كنتش باحب الكلاب أبدًا. بس طلع جميل. إمم إمم. طلع بجد إنسان. <giggles> آه، يالَّا الحمد لله.
فخّ <chuckles> لأ، هو بقِت الك د ال <chuckles> آه، آه اتغيّرِت، عندنا في الجامعة غيّروها بقِت <laughs> ما هي الزمن الز الزمن اتغيّر بقى، وبقِِت الدنيا كُلّها كلاب، مش أندال. <laughs> أ صحيح، صحيح فعلًا، في والل في والله في كلب لا هي الكلاب حاجة جميلة فعلًا. <giggles> أنا أنا أنا بصراحة انبسطت أوي أوي بالكلام معاكِ و وباشكرِك جدًا على وقتِك ده.

يعني إيه أكتر درس أكتر درس كنتِ خايفة يعني يحصل معاكِ؟
أكتر حصل، <laughs> هو حصل، أكتر درس حص يعني ما كنت أخاف منّه حصل، هو حصل بالفعل، خلاص، للأسف، فهو ده يعتبر درس حياتي اللي اتعلِّمته، بس هو أنا يعني اتعلِّمته، وباحاول، باحاول ما أبقاش زي ما أنا، بس زي الطبع الطبع وِحِش، طبعي كده، طبعي ما فيهوش ال يعني إيه، أنا صريحة ولمّا باكون زعلانة باقول أنا زعلانة، وأمّا باكون مبسوطة باقول أنا مبسوطة، حتى كل حاجة بتبان عليَّ، أساسًا، فالصراحة دي وال وإنه يخلّيني أنا أتعامل مع اللي قدّامي آآ، ب بقلْب مفتوح كده، آآ، بيخلّيه يعرف ي <tsk> يأذيني.
وحصل فعلًا؟ إمم. إمم. آه، آه، بتكون قدّامه السكّة بسيطة أو سهلة يعني، عشان خاطر ي آه، آه.
<tsk> أنا واضحة أنا واضحة، إمم، لكن أنا اكتشفت إن في ناس بتبقى بتضحك بس جواها حاجة تانية، ناس بتحضُن وتبوس وتطبطب، وتقول لِك "يا حبيبتي وحشتيني." وهي جواها و في حاجة تانية في حاجة تانية خالص، في تدابير تانية، هم بيعملوها ف <chuckles> يعني بصراحة يعني الحياة دروسها كتير، و و ويعني بتتعِب، بس أكتر دروس متعبة أمّا تيجي من آآ، م مصدر أمانك أو من اللي منّك، بس، دي أكتر دروس. أمّا الصُحاب والزباين ما حصل حصل هو ده ما حصلش، حصل واتعلِّمت م صحابي أ من الجامعة وبعد الجامعة وفي الشغل، و وكلّه كلّه عا يعني يو عارف أُمور حياتية، وبنتعلِّم منها لكن أكتر درس يوجع اللي ييجي من أقرب مسافة.
آه، وهم من وراكِ وهم من وراكِ بيتكلِّموا عليكِ، ومش طايقينِك. صحيح. حصل وطبعًا و كانت دروس صعبة.